Heeh, nah itu gimana mama dong lihatnya?
Jadi kalau liburan kayak gitu tuh pulang.
Iya. Lihat Kakaknya berubah gimana mama? Heeh.
Wah, sempet ini sih Kak. Iya, jadi tuh awalnya sempet pangling karena aku tuh pernah ini Kak, jadi obesitas ya. Eee, terus pas aku udah kerja gitu kan, aku nerapin hidup sehat itu tuh, turunnya lumayan drastis tuh kak. Jadi, eee, dari enam puluh tujuh sampai ke 45 gitu. Itu kayak pangling banget sih pas pulang ke rumah. "Kok kamu bisa segitu?" Gitu. <chuckles>
Oh, sampai turun beratnya. Iya iya iya. Terus, eee, Kakaknya bilangnya karena makan sehat? Mmm.
Ya idah akhirnya aku ceritain aja gitu. Iya, jadi aku ceritain aja kalo aku di sana itu rutin olahraga, terus aku bener-bener disiplin banget, makannya disiplin, terus apa yang aku makan juga, eee, aku buat sendiri kayak gitu.
Wah, ni i mama, eee, reaksinya ini dong ya apa, eee, seneng ya, ko apa, salut gitu kali ya, Kak, ya? Da wah Kakaknya nih jadi sekarang mandiri banget. Heeh.
Iya, bener, jadi seneng banget sih, salut banget cuma kan kalau kita di rumah, ya pas liburan gitu ya, Kak.
Iya.
Akhirnya tuh balik lagi kayak makanan disiapin lagi, jadi aku susah lagi kayak mengontrol gitu loh, Kak.